Veas, eh, creo que es Una agenda es lo mejor, porque con eso de que estás cambiando de turno cada semana, me imagino, o por días, dependiendo, eh, entonces
Ujú. Okey.
eh, es me es bueno que te hagas de una agenda en la que tú anotes, bueno, okey, estos días tengo que cumplir con el trabajo, okey, eh, no eh, me imagino que tu trabajo en remoto, pues es como que tú pue que tú, pues, ujú, es más libre. Entonces, tú ya puedes organizar en base a tu trabajo.
Ajá. Sí. Así es, es más libre. Ajá. Okey.
También ano También organizar de qué hora a qué hora vas a trabajar en el trabajo remoto. Y ese tiempo libre también te sirve para organizarte, ya sea para hacer ejercicio, que es lo que ne que l que es lo que quieres, pero también te puede ayudar para pasar tiempo con tu familia, con tu pareja, con tus amigos.
Okey, empe Es lo que te iba a decir. Ujú. Exactamente, eso también. Mis mascotas también, los tengo que sacar a caminar.
Tus mascotas. Ajá. Entonces, bueno, de hecho también es una motivación, eh, que a lo mejor cuando saques a tus mascotas, pues hagas el ejercicio. Ujú.
El ejercicio. Hacemos ejercicio. Sí. El y también mis perros hacen ejercicio, si saco a caminar a mis perros. Es que no solo es mi salud, también quiero tiempo para que, mis perros se mantengan activos y pues estén estén activos. Un un un animalito no puede estar tanto tiempo sin hacer ejercicio, ¿entien? ¿Sabes cómo A lo que me refiero?
Sí, sí. Ujú. Se ponen, eh, pues se estresan igual que una persona normal, ¿no? Encerrado.
No, y además hay que trabajar los músculos, em, porque somos seres vivos y necesitamos estar moviendo, trabajando los músculos, caminando, corriendo. Entonces sí, eso eso también me preocupa. Yo necesito tiempo para para mí, para hacer ejercicio, para mis mascotas y también para visitar a mi madre y mis amigos. O sea, estamos hablando de que es algo bien importante para una persona, porque somos, pues seres sociales, los seres humanos. Entonces, em, he dado mucho de mí, he dado mucho de mí últimamente. La carrera técnica ya es el último semestre. El trabajo que conseguí es Ah, muchas gracias, de verdad, lo lo me te lo agradezco mucho, pero es Ha sido a base de mucho esfuerzo. Entonces, por eso es que vengo aquí a pedirte este consejo, porque he sacrificado mucho de eso que te dije, mucho de no pasar tiempo con mis mascotas, de no tener tiempo para mí. Inclusive he subido un unos quilitos, sigo siendo una persona delgada y todo, pero ya no estoy tan marcado como antes del abdomen por descuido, porque he dedicado tanto tiempo.
Ujú. Así es. Bueno. Ah, excelente. Felicidades. Ujú. Okey. Okey.